'Di ba, oh. Tapos, tawag dito eh, ngayon naman, oh. Tawag dito, batiin ka lang ng happy birthday o ano, masaya ka na 'di ba? Pero pero kung yun yung tina babalik ko na ngayon yung tanong mo, ah, na kung anong gusto kong ibalik, siyempre gusto ko yung mga party, yung mga birthday party. 'Di ba?
Hmm, totoo yon. Mm. Mm. Sabagay, oo. Pero ano pa rin naman 'di ba hanggang ngayon naman applicable pa rin 'yon marami pa rin namang, ah, nag-se-celebrate na may mga party-party. Kaya si siguro ano na lang naging, naging iba na lang 'yong approach no'ng pag-se-celebrate ng party 'no na, ah, kung minsan siyempre mas malalaki na 'yong venue, 'no, mas malalaki na 'yong, mga lugar na ginaganapan ng mga celebration mas, mas bongga na, ah, mas alam mo yun, mas basta iba lumib oo lumi oo iba na yung gimik, iba na yung, nag-level up eh, 'di ba?
Oo. Mismo. Mismo, mismo. Tama, tama. Mismo, mismo. May mga gimik. <clicks tongue> 'Di ba? Maraming marami ng mga gimik ngayon eh, 'di ba?
Oo, kumbaga kaya nga sabi 'no, kumbaga nag-iba na nga 'yong pagdiriwang ng kaarawan ng mga bata at matatanda, noon saka ngayon. Siguro sa mga handa.
Iba na, oo.
Paano nga ba 'yong masasabi 'yon 'yong, siguro para sa matatanda 'yong mga simpleng selebra simpleng ganap, si simpleng ganap na simpleng salo-salo. Eh, masaya na siya basta makakasama lang niya 'yong mga mahal niya sa buhay, 'yong mga anak niya, 'di ba mga, ele siguro sa ngayon, sa panahon na moderno ngayon dahil, marami ring busy na 'no, busy gaya ng mga napapanood dati sa, pelikula ng mga nakaraang mga film fest 'no, ah, mga, ah, mga family-oriented na movie na tama naman 'no, na kumbaga, maraming panahong sa panahong ngayon maraming mga anak.
Oo, ma Mismo, o Tama, tama Oo. Mismo. Oo.